Ờ, cái lúc đó tụi mình, kiểu như là, bất ngờ á, tụi mình rất là bất ngờ, tụi mình cũng ăn xong rồi chuẩn bị gần đi á nha, bất ngờ. Cái thế lúc mà vô họp á thì cái anh cán bộ xã ở ảnh mới nói, thì tụi mình mới biết, thì sau đó là cả đoàn luôn là tụi mình soạn nhau xem coi có cái quần áo nào vừa kích thước của cậu bé hay không. Tại vì tụi mình cũng có nhận quần áo cũ rồi lựa ra để tặng nữa, lựa cái nào đẹp đẹp đó, ừm, cái soạn xong rồi, ờ, mới, ơ nói chung là ưu tiên cho cậu bé nhiều phần quà hơn, mà cậu bé cũng rất là ngoan nha, chạy qua trường phụ tụi mình làm này, làm kia nhiều lắm, nên là mình nhớ ấn tượng hoài. Ờ, mình ấn tượng cái hình ảnh là, kiểu, bà thì ngồi bên cái bếp lửa, bà chiên từng cái bán, còn cậu bé thì cứ ngồi đó, xong rồi vừa ăn chuối rồi và vừa, kiểu, vừa ăn chuối chiên á, xong rồi vừa, à, phụ bà cái này, kiểu như, nhiều khi là chạy vào nhà lấy bịch đường, chạy lấy bịch bột vậy đó. Đó, thì cái hình ảnh nó làm mình cảm thấy, gọi là, kiểu, người ta vất vả quá, ừm, có một mình bà nuôi cậu bé thôi, ừm. Đó.
Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Trời ơi, ngoan nhỉ? À, ừm. Ừm. Ờ, công nhận ấy nhỉ? Tính ra là cái hình ảnh như thế chắc chắn là cũng để lại cho bạn rất là nhiều cảm xúc mà, đúng không? Tại vì thực ra ấy, nhiều người khi mà đi làm tình nguyện như thế ấy, thấy những cái hình ảnh cậu bé này, cô bé các thứ gì ấy mà có những cái hoàn cảnh thực sự là khó khăn, thế nhưng mà lại vươn lên trong học tập ấy, thì người ta cũng tự nhiên là trong lòng mà có cũng cái có cái cảm giác, gọi là, thương ấy, thương rất là nhiều mà, đúng không? Thì chắc chắn là lúc đấy là các bạn cũng cảm thấy thương cậu bé nhiều mà, đúng không?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, xong nha, cái, a, bắt đầu tụi mình mới, a, dọn dẹp trường nè, cậu bé cũng qua chơi với tụi mình, xong cái tụi mình, à, có rất là nhiều hoạt động luôn, có bắt đầu tới đêm văn nghệ là cái đêm của mình á là mình trưởng ban văn nghệ. Ừ, ừm, đó, vui.
Ừm. À, cái đêm này là vui, đúng không? Đoạn vừa nãy là tình cảm sướt mướt, à quên không phải là tình cảm, mà là cảm động sướt mướt đấy, đến đoạn này là vui rồi, đúng không? Thế thì có cái điều gì đặc biệt ấn tượng trong chương trình đấy không bạn?
Ừm. Ừm, ờ.

À, thường là bình thường á, thì nó sẽ có 10 ký gạo, rồi có 1 cái thùng mì, với lại là những cái bịch bánh mà bánh ngọt để ăn Tết á, gồm có là những cái bánh ngọt, bánh quy với lại kẹo, mứt dừa đồ á bạn. Đó, cái đó của mạnh thường quân cho. Ừm. Rồi xong rồi, à, sẽ có thêm một ít quần áo, ví dụ quần áo cũ của tụi mình xin, nhưng mà tụi mình sẽ giặt rồi, ờ, xếp ủi lại từng túi, từng túi gọn gàng hết nha. Nó. Rồi. Ừm. Rồi, à
Ờ. Khá là thiết thực ha. Ừm. Ờ, nó rất là tươm tất ha. Chắc là cảm giác của các em khi mà mới nhận cái đấy là chắc là vui lắm nhỉ?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Rồi còn có thêm, a, mấy cái, a, kiểu như là, có thêm một cái phong bì là 200.000 đồng nữa. Nhưng mà, ờ, tụi mình có 3 suất đặc biệt, ừm, tụi mình có 3 suất đặc biệt là hỗ trợ 500.000 đồng. Thì cái lúc mà mời á, mời cậu bé này với bà lên nhận á, thì tụi mình thấy là bà khóc luôn. Ừm.
À, chung là ít hơn, đúng không? Ừm. Trời, chắc chắn là người ta cảm động rồi mà, đúng không? Mọi người đang chung tay giúp đỡ rất là nhiều mà, kiểu là, ờ, gia đình hằn hoàn cảnh của mọi người đấy ai cũng khó khăn cả mà, đúng không? Kể cả bà đấy hay là cả kể cả là những cái gia đình người khác nữa ấy. Thì chắc chắn là người ta cũng sẽ rất là cảm động khi mà nhận được những cái phần quà đấy rồi ấy. Thế thì xong khi mà cái đoạn cảm động trôi qua, là đến cái phần là vui tươi rồi, đúng không bạn? <chuckles>
Ờ, bà khóc luôn. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Thì á, tụi mình cũng có, gọi là, rủ cậu bé này vào á là, a, cùng, à, tham gia biểu diễn văn nghệ với tụi chị vậy đó. Xong rồi tụi mình sẽ có một cái màn biểu diễn thời trang, ví dụ như là lấy những cái túi vải nè, những cái vỏ mì nè, làm thời trang tái chế đồ á. Xong rồi cho cậu bé này ờ, nó, nhưng mà cho cậu bé này mặc rồi trình diễn. <chuckles>
Ừm hứm. Trời ơi, hay nhỉ! Thế nhưng mà, kiểu, mình cũng ờ, mình cũng tò mò nha, không biết là cái bộ quần áo đấy lúc mà cậu bé mặc vào thì cảm giác của bé có vui không?
Kiểu như là, kiểu, háo hức lắm bạn ơi, cậu bé vui lắm, kiểu, háo hức lắm, kiểu, lúc nào cũng trông đợi coi: "Em phụ gì cho mấy anh chị hông? Cái này em mặc sao? Chỉ em đi." Nói chung lúc nào cũng, kiểu như, ríu rít ríu ra vậy đó. Ừm. Nó, xong rồi rất là vui. Ừm, ừm. Ừm, ừm, đúng rồi.
Ừm. Thích nhỉ? Ờ, nói chung là trẻ em thì nó rất là ngây thơ mà, đúng không? Thế thì không biết là trong cái lúc mà thầy, ờ, gọi làm, ừm, làm những cái chương trình như thế là trao quà xong rồi này, là với lại cả là chương trình văn nghệ xong rồi ấy, thì bạn có thấy được là cái nhóm tình nguyện của bạn là đã phối hợp thật sự là, kiểu là, trơn tru từ đầu đến cuối không?
Ừm.